Я вот давно очень беспокоюсь о том, что у меня вот какой-то сильный вот, м, страх хоть неудач. Из-за этого я, в принципе, очень долгое время уже как избегаю каких-либо рисков. Вот у меня обычно бывает вот очень много хороших перспективных идей, ок как начать свое дело, какой-нибудь сделать какой-нибудь проект, который я хочу давно сделать, который мне кажется будет для меня интересным и успешным, но из-за страха то, что у меня это не получится, я вообще ничего не делал в этом плане, и все мои идеи, вот только в плане проектов, так и сидят в голове, и я не могу начать их реализовывать. Бывает, у меня даже есть время, силы и ресурсы, чтобы что-то начать делать, но я просто не могу взять и осилить, вот преодолеть этот страх неудачи и к чему-то прийти. И так вот во всём, в принципе, даже вот бывает, у увижу какую-нибудь красивую девушку на улице, захочу тоже познакомиться, подойти, но из-за страха, что вот не получится, неудача будет, я вот не подхожу. И как вот избежать вот этого страха, чтобы вот я столько упущенных возможностей уже вижу, хотелось бы как-то, не знаю, к чему-то прийти всё-таки и начать уже делать.
Мгм. Понимаю. Мгм, да. Да, страхи всё время вводят в ступор, страхи, неизвестности особенно. Это такие, как бы, вроде бы, неизвестность может быть маленькая, да, но при этом останавливать может очень сильно и даже прям влиять на жизнь. А, давай с этим потихоньку разберёмся, потому что всё это победимо, всё это можно, как бы, осознать, победить, вот, и стать более уверенным и менее запуганным самим собой человеком.
Мгм. Мгм. Да. Ага. Было бы замечательно.
Можешь какой-то, э, недавнишний случай привести? Вот прям, может быть, за последний месяц или год, вот что ты запомнил из страхов и что ты не сделал?
Ну у меня было, вот, идеи проекта, я прям, вот, думал, что это, вот, хорошая идея- начать снимать какие-то, э, смешные видео, что т подготовить в этом основу. Да, у меня были идеи, и было что снимать, и всё, но, вот, как-то и не смог я преодолеть этот страх и начать. Вот. Потому что вдруг не получится, и как-то стыдно из-за этого, вот такие ощущения непонятные.
Ага. Хорошая идея, да. Мгм. Слушай, и вот, э, сейчас, э, ты испытываешь всё ещё страх, но всё ещё хочешь, э, сделать видео, то есть эта идея не пропала из головы?
Да, да.
Мгм. А ш чувствуешь именно просто вот какой-то непонятный непреодолимый страх, да?
Ну да, просто страх ш неудачи, вот. И вот эт не позволяет, вот, перейти вот эту грань, чтобы я прям взял уже и начал делать.
Хорошо. Смотри, э, первое, что можно придумать,- это вообще, как бы, если это видео, да, это начать, э, потихоньку делать эти видео, просто не выкладывая. То есть, э, осознай и попытайся понять, подучить, э, вообще, как работает видеомонтаж. То есть, э, не ставь себе целью сделать сразу сногсшибательное супервидео, которое соберёт 1000000 лайков, то есть, э, снизь, допустим, своего зрителя, например. То есть, допустим, ты должен сделать так, чтобы это понравилось твоему другу близкому. Вот. Оттолкнись от того, что он- единственная твоя аудитория, и тебе будет нестрашно, потому что это всё-таки твой друг. Ну, максимум, что он скажет- это, что это видео ерунда, но так как это не незнакомые люди из интернета, а просто знакомый человек, ему даже не обязательно что-то объяснять. То есть можно даже, если это тебя вдруг задевает, сказать: "Да просто видео в интернете нашёл". Да?
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Ну да. Мгм. Вот со своим лицом, да просто так нашел случайно функцию.
Вот. Ага, ну, то есть ты хочешь про друзей делать видео. Хорошо. Тогда можно просто пытаться за счёт друзей, э, шлифовать своё как бы умение делать монтаж и, э, как бы шутить, э, вот именно про друзей. То есть, возможно, с 1 разов не получится то, что ты хотел, вот, но, если, опять же ж, у тебя есть шутки про друзей, то ты можешь как бы как экспериментатор к этому отнестись. Вот, я буду сейчас шутить в таком формате видео, да, и смотреть на то, какой будет отклик. Как тебе такая идея?
Мгм. Мгм. Мгм. Ага. Ну, не ть по неплохая идея. А вот если вообще вот я в вот тоже себя хочу как-то снимать, вот, э, очень мне как-то от из-за этого страшно и стыдно тоже, не могу преодолеть страх, как вот побороть его?
Я думаю, что страх, э, вот увидеть себя на видео как-то вот, возможно, подтверди мне, прав я или нет, что ты вот как-то, видя себя, тебе кажется, что это какой-то другой человек, что это какой-то не такой, может быть, красивый человек, как в зеркале или там, э. Есть такое вообще ощущение?
Мгм. Мгм. Конечно, да.
Вот, э, с этим ощущением в целом придумали, как бороться уже очень давно. Надо начать постоянно себя снимать. То есть это не обязательно кому-то видеть. То есть ты ставишь камеру, допустим, дома, и она снимает вот пока флеш-карта не кончится. То есть ты просто ходишь, живешь, и постепенное ощущение, что камера постоянно вокруг тебя, камера всегда снимает, оно снимет вот эти вот блоки, когда ты в просто вот как вот включил камеру и и начинаешь вести себя не такой, какой ты есть, э, как-то вот всё тебе незнакомо. Ну, вот зажатость перед камерой, она пропадает, когда камера на тебя смотрит очень часто. Это один из таких психологических трюков. Если помнишь, было шоу "Дом-2" такое, вот, э, оно построено на этом психологическом эффекте, что люди стесняются парочку дней, а через пару дней все блоки спадают, они перестают это замечать. Поэтому это шоу и было таким интересным, и мы видели там очень много, э, смешных и разных ситуаций.
Мгм. Да. Да-да. Мгм. Ну да-да.
Вот, потому что люди переставали бояться камеру, а, как ты помнишь, в этом шоу брали кого попало с улицы, да. То есть э
Мгм.
Никто из них не был натренирован смотреть на камеру, ну, в большинстве своём. Так что попробуй просто поставить камеру, поснимать пару дней и, скорее всего, твой страх начнёт потихонечку, по процентику снижаться.
Ну, неплохо вот звучит, да. Ну, б да. Звучит как рабочий способ, чтоб вот не бояться вот перед камерой вот стоять. Ну да, интересно. А вот как вот до конца вот перебороть? И всё-таки вот страх вот? И вот, ну да, получается делать вот, э, самому вот эти видео, не выкладывать пока. Как вот перебороть, чтобы вот выложить всё-таки?
Ну, ты, возможно, себя сильно ругаешь вообще, то есть, э, в своей обычной жизни, и, э, это сказывается на том, что ты боишься начинать новое, то есть мозг заранее опережает подсознание, что если сейчас будет плохой результат, то, э, ты будешь как бы очень сильно, ну, как бы сам себя закапывать. Вот. Э, попробуй как-то со своим внутренним голосом договориться, что сейчас ты не профессионал, видеомонтажер, э, content creater, да, а сейчас ты ученик. То есть, э, вспомни, может быть, свои ощущения, когда ты был в школе, да, и, допустим, когда перед тобой стояла новая тема по математике, да, ты же не ругал себя за то, что ты в ней не разбираешься. Ты давал себе время разобраться в ней. То есть, возможно, даже приходилось ходить на дополнительные какие-то задания, да, э, уроки, м, ну, частные в смысле, вот, э, или оставаться дополнительно заниматься в дополнительное время с учителем, вот, э, твоим, который тебя учил. То есть, э, сейчас ты ставишь себе очень узкие временные рамки, э, э, мне так кажется, что ты должен создать результат и хорошее видео быстро, и
Мгм. Мгм. Ага. Ну да. Мгм. Конечно. М. Ну да. Ну да.
э, и за счёт этого растёт страх. Но если ты дашь себе план, что ты, допустим, создаст хоро создашь хорошее видео через год, а весь год ты просто ученик, то, скорее всего, ты сможешь просто вот креативить, создавать, и будет, э, классно. Ну, то есть это будет, может, даже весёлое какое-то время обучения, где ты время от времени будешь доволен результатом, а время от времени не будешь, но это процесс обучения, и так будет проще это пройти.
Мгм. Ага. Ну, мне нравится, да, вот идеи, вот чтобы потихонечку вот так вот двигаться в этом плане и развиваться. А что насчет, да, вот хотелось бы еще уточнить, вот, знакомство, вот если я захочу к девушке подойти. Потому что и вот не хочется вот больше такие моменты упускать, потому что не так, ну, встретить девушку, которая тебе нравится, вот, и пытаться с ней познакомиться на улице- это вот редкость. Хочется как-то вот не упустить этот момент в следующий раз. Как вот преодолеть страх?
Этот страх, э, вообще идет от страха отказа, от страха ощутить, э, м, как бы такой удар по самооценке, да.
Мгм. Да.
Но смотри, вот могу посоветовать такое: пойми, что каждая девушка на улице, она в т как бы пока и вот пока ты к ней не подошёл, она живет какую-то свою жизнь, да?
Ну да.
То есть у неё могут быть в голове экзамены, у неё может быть в голове работа, и ты сам понимаешь, что когда у тя в голове какая-то проблема и к тебе с чем-то подойдут, м, там неважно с чем, с опросом каких нь каким-нибудь. Ты же можешь, да, отреагировать как бы жёстко, что: "У меня нет времени, до свидания", да? И при этом, при этом ты понимаешь, что это просто ты побежал дальше, потому что у тя дела. И точно так же может поступить девушка
Мгм. Конечно. Ну да. Мгм.
и в этом случае надо не привязывать это к своей самооценке, не привязывать это к своей внешности. Вообще, то есть желательно ни к чему не привязывать. Просто вот, как из того примера, что я говорил, я экспериментирую, тут то же самое. То есть ты сейчас просто
Мгм. Да.
а, в процессе освоения новых, э, возможностей себя как человека, да. Ты пытаешься расширить свой круг общения вот, э, с же с в женским полом. Вот. То есть, э, ты подходишь, что-то говоришь и смотришь, как это сработает. И если это не работает, не примеряешь это на себя: "Я некрасивый, я там не успешный", а просто понимаешь, что каждый человек, э, скорее всего, ну, уже как бы занят чем-то своим в голове, ему просто может быть не до тебя.
Мгм. Ну да. Ага.
И это может снизить градус обиды вот на ситуации, когда ничего не получится. А когда получится, ну, понятно, ты же будешь в хорошем настроении, да?
Ну да, да. Ну, в принципе, да, да. Это скоро настроении буду. Ну, в принципе, вот да, это хорошая идея. Вот чё-то как-то и не думал об этом. И ведь правда. Мгм.
Мгм. Есть ещё моментик один. Э, смотри, ты как бы пойми, что, э, как бы щас ты, ну, в принципе, время, когда многие люди решили, что им не очень комфортно, им не очень нравится знакомиться на улице, поэтому какую какую-то часть отказов тоже можешь на это скидывать, потому что просто, возможно, это закрытый человек вот из-за современных технологий, который не очень любит знакомиться на улице, и просто отпускай это со спокойной душой.
Ага. Ну, постараюсь. Спасибо большое, вот, за такую хорошую поддержку и за замечательные советы, которые, вот, я обязательно прислушаюсь.
Ничего не бойся и удачи тебе с новыми знакомствами!